Allora, ti volevo fare una domanda che riguarda anche un po' l'identità, perché nonostante somma sia un'espressione che che alcuni giudicano un po' così di superficie, invece esprime tantissimo di sé. Quindi volevo chiederti come evolve il tuo stile con, ehm, con l'età e e poi che cosa è cambiato effettivamente da non so, da qualche anno a questa parte?
Allora, ehm, secondo me lo stile è tanto influenzato dall'età, poi si vede anche come diverse generazioni tendono proprio a vestirsi in modo diverso. Infatti si vede ad esempio uhm ci sono le persone anziane che si vestono in un certo modo, perché forse si tratta anche di uno strascico di quella che era la moda, ehm, magari quando sì quando erano giovani loro ma anche semplicemente proprio poi il lo il vestito i vestiti, indicano proprio, ehm, alcune volte l'identità delle persone, quindi per molti, ehm, il vestito è l'espressione l'outfit, è proprio l'espressione, ehm, anche di un qualcosa in cui credono. Io ad esempio mi ricordo che, ehm, mio nonno aveva un modo preciso di vestirsi anche mia nonna. Ehm, mia nonna io per dirti non l'ho mai vista con i pantaloni, ehm, mai proprio, ehm, indossa solo gonne
Mh-mh. Certo. Ah, può darsi certo, sì, sì, sì. Assolutamente. Mh-mh. Ah, beh <chuckles> è una tradizionalista <chuckles> sì, sì, sì.
Esatto, sì sì, da tutti i punti di vista. Ehm quindi coi vestiti no, esprime proprio questa differenza generazionale, mio nonno invece era un po' molto più, ehm, tranquillo nel vestirsi, cose larghe, giacchetti a quadri, cose classiche da signore e, ehm, del della sua età.
Sì, sì, sì, di una certa età certo sì, sì, sì. Ma hai notato anche hai notato anche, ehm, il fatto ecco tu hai detto una cosa interessante, che e effettivamente non è solo lo stile non è che solo tra ehm diciamo traspare dalla dal dal tuo modo di abbigliarti, ma è anche dal gruppo no, a cui appartieni. Quindi tu hai fatto questa distinzione, hai detto:" Ovunque vediamo i ragazzi come si vestano," tu hai notato se è cambiato qualcosa da quando tu magari anche se sei giovanissima, ehm, quindi pochi anni fa eri adolescente e e oggi? Nel senso proprio il riconoscersi nell'altro oppure essere più indipendenti?
Però piaciuto, proprio Allora, ehm, quando io ero adolescente, non alle femmine soprattutto, ai maschi mhmm un po' di meno, alle femmine era imposto dalla moda un certo tipo di stile che però non prediligeva quella che era la comodità, quindi andavano molto meglio la mo la comodità intesa come la intendo io, ehm, quindi cose molto attillate anche jeans, leggings tutte cose super attillate, ehm, ecco cose che io reputavo già allora scomode, però comunque mi è capitato di indossarle perché eh sì, perché quando sei adolescente comunque fai parte del gruppo segui la moda eccetera, eccetera. Quindi avevo adottato questo stile, invece ho notato che adesso si predilige molto quella che è la comodità, il che mi fa stare molto alla moda pur non volendo, perché io poi crescendo mi son detta: "Ma chi se ne frega delle cose attillate, e chi se ne frega di far parte di un gruppo" ehm o meglio n non deve essere l'unico fattore che influenza l'appartenenza a un gruppo, non deve essere quello più importante, il vestito, il l'outfit e lo stile più in generale. Quindi io adesso ho notato che moltissime persone della mia età, ma anche più giovani, prediligono proprio quella che è una comodità quindi cose oversize non so ti faccio l'esempio dei pantaloni cargo che sono ehm quelli là classici
Certo. Mh-mh. Le indossavi? Certo sì, sì, sì <chuckles> Certo. Mh-mh. Ah-ah, che sono tornati tantissimo di moda.
Sì, sì vanno tanto son quelli là con le tasche molto evidenti, c'hanno veramente 10 paia die 10 tasche a gamba, ehm, che io adoro tra l'altro infatti ne ho ne ho un bel po' nell'armadio. Ehm, poi anche, mhmm, mhmm, le felpe ecco le donne comunque tendono magari va di moda anche questo contrasto, ehm, attillato sopra magari e un po' più oversize sotto.
Sì, sì, sì. Certo. Sì, sì, sì. E s e stretto certo, e stretto sotto, o viceversa.
No oversi eh sì però ti dico, va un po' di più l'oversize sotto rispetto, uhm, all'oversize sopra ecco. Io opto per oversize dappertutto perché ehm sì sì è giusto quando vado in palestra magari metto o i leggings così, cose un po' più strette.
L'oversi si. È vero. Ovunque <chuckles> ma <chuckles> Vabbè certo, ti ve ti vesti un pochino più diciamo meno oversize, senti ma hai notato, mhmm, guardandoti intorno tu hai detto hai notato la differenza, ma hai notato anche una maggiore libertà nel vestirsi, perché la moda tendenzialmente, ehm, uniforma e quindi le persone per sentirsi parte di qualcosa, di un gruppo seguono la moda anche se a volte tu l'hai fatto magari ecco prendo per esempio quello che hai detto te e non ti piaceva, però l'hai fatto per sentirti parte. Noti delle differenze al giorno d'oggi? Nel senso hai hai notato che son tornate di moda l'oversize, la comodità e ed è anche tornato il fatto che magari un po' come negli anni 70 si era un pochino più liberi da certi canoni?
Mh-mh. Allora, ehm, ti dico, secondo me non si è ancora raggiunta questa piena libertà, perché c'è sempre ehm ci sono comunque dei confini, ehm, per quanto riguarda, ehm, lo stile. Però sicuramente rispetto a prima, rispetto a quando io ero adolescente che comunque non è così lontano nel tempo, ehm n n no non tantissimo, mhmm ci sono un po' di anni di mezzo però ecco non è non si parla di 20 trent'anni fa, ehm, ho notato che adesso sicuramente ehm soprattutto nelle generazioni un po' più giovani, ehm, c'è questa accettazione verso proprio quella che è la comodità e un po' anche la diversità anche se, poi un'occhiataccia magari qualcuno la fa nel momento in cui ehm, sì ci si distanzia troppo da quello che è il suo stereotipo di di vestito ecco soprattutto se si 'sta magari in un ambiente un po' più elegante, un po' più formale sì, ehm, in quel caso magari ci sono comunque giudizi, però ti dico io, ehm, mi vesto molto comoda e mi vesto molto oversize mi ehm mi vesto ehm non ti dico che sono completamente diversa da quella che è la moda, perché t'ho detto la moda su per giù è questa, però la mia è proprio un'estremizzazione di questa moda e, ehm, le occhiatacce la maggior parte delle occhiatacce io le ricevo da persone che sono un po' più anziane, ma proprio anziane, ehm, magari ecco si parla di generazione di nonni.
Mh-mh. E beh no immagino. Mh. Mh-mh. Formale, sì. Ah okay. Quindi sì sì, sì, sì, nonni neanche genitori comunque, perché i genitori già sono più giovani e invece le persone anziane come hai detto te giustamente, giustamente non lo so insomma, è un intercalare ma, beh, il fatto proprio della tradizione di essere legati molto lontani no, alla velocità con cui si evolve la moda poi in questi periodi perché da un anno all'altro cambia tutto in effetti, non è come una volta, una volta lo so gli anni 20 gli anni 30 ehm, c'era più o meno c'era un graduale no, una graduale modifica di alcuni vestiti, adesso da un anno all'altro cambia tutto: colore di capelli, lunghezza, ehm, lo stile insomma ma te ti è mai capitato invece di ehm, mh, hai detto che noti a volte le occhiatacce, invece in ambienti un pochino più giovanili tipo ecco, ehm, locali, mhmm, concerti guardandoti intorno, dove c'è tanta massa giovane che cosa vedi riguardo lo stile te?
No, no. Sì. Allora, lì pure dipende molto da che contesto, da in che contesto ci si trova, perché ci son contesti, magari, locali, in cui lo stile condiviso è un po' magari il mio, e quindi in quel caso io magari oltre a: "Beh, bella questa felpa" o cose del genere non è quasi t totale indifferenza, cosa che a me piace perché, ehm, il mio obiettivo non è quello di dare nell'occhio quando vesto, anzi il contrario, ehm, io non voglio dare nell'occhio per quanto riguarda i miei vestiti. Magari do nell'occhio per quanto riguarda altre cose del mio stile, ma i vestiti no, non mi interessa. E quin dipende da certi contesti, ci sono altri locali invece dove ci sono altri stili, e a dove anche persone molto giovani, anche adolescenti, lì magari sono ambienti dove ci si acchitta un po' di più, eccetera, quindi
Certo. Mh-mh. Ah-ah. Sono più uniformati diciamo all'aspetto esteriore, a a andare alla moda. Per esempio, ecco, ti faccio un esempio, centro sociale, quindi, concerti molto giovani, DJ set, eccetera, oppure locali, non so, lounge bar, ecco. La differenza è abissale, immagino, ormai. Sì, sì, sì.
Sì. Sì, sì, quello assolutament Abissale, è abissale, no. Diciamo che poi ne in alcuni ambienti che hai citato, soprattutto il centro sociale, cose del genere, uhm, anche concerti ad esempio, lì sono ambienti dove ci sono tanti tipi di persone che accolgono tantissimi stili e personalità diversi. Quindi c'è anche un po' più di accoglie
Vero. Varietà, certo.
accoglienza proprio per la varietà che che ci si trova intorno, quindi è non è che si se si vede una persona vestita diversamente, allora la si guarda in un certo modo, anzi no, al massimo si può guardare un po' l'outfit, perché capita comunque se si vede un outfit che piace particolarmente o che non piace, ci sta guardarlo un attimo per inquadrarlo, però finisce lì. Invece ci sono ambienti dove c'è proprio il dress code, come hai detto, magari locali, mhmm, e lì
Certo. Certo. Dove ah, ecco! Sì, sì t sì, sì dove c'è il dress code, assolutamente, lì purtroppo.
eh ci si uniforma necessariamente, ehm, in-in quel caso, è, diciamo non dipende troppo dalla generazione, ma dipende tanto anche dal contesto, quello sicuramente. Sì, sì perché poi
Certo. Dal luogo. Sì, per esempio, ecco, se vai all'opera, se vai a sentire un concerto, se vai a vedere un balletto, se vai all'auditorium, naturalmente, sei portato e che devo dire, è anche piacevole, no, mettersi un pochino più elegante per un'occasione, perché in fondo il vestito è un po' è come il vestito per un personaggio a teatro, è un po' il modo di mascherarsi ma in senso buono, non in senso di nascondere qualcosa, ma di esprimere qualcosa, anche questo è bello.
Eh. <chuckles> Sì. Sì, sì quello assolutamente poi, mhmm, ehm, si esprime, si esprime, come ho detto anche prima, quella che è la propria personalità, perché magari se sei una persona un po' più solare, con lo stile si cerca anche proprio di far emergere quello che è il carattere, con determinati, ehm, colori, con determinate fantasie, ma anche proprio con determinati capi, quindi dipende, mhmm, questo assolutamente. Quindi, uhm, sicuramente adesso da quello che ho notato, lo stile è molto, molto più vario, ce ne stanno tantissimi. C'è la moda come ti ho detto dei cargo, delle cose oversize, eccetera, però io ho notato che c'è molta più accoglienza verso, verso le differenze.
Mh-mh. Certo. Le di la diversità dello stile. Ma, ti faccio un'altra domanda, che riguarda un po' più è po' più sociologica questa.
Sì. Mh-mh.
Ehm, mi pensando, non so, ai vari ambienti come può essere, ehm, abbiamo detto il posto dove c'è richiesto il dress code, anziché il centro sociale, dove sono tutti e il centro sociale mi sembra un po' il parallelo con la nostra società attuale, che comunque è multietnica, ci sono tantissimi stili perché, ehm, c persone che vengono da da da non so, dall'Europa asiatica si vestono in un certo modo, e le persone del Sud, non so, de del Sud del mondo, si vestono in un alt p p perché mantengono molto la loro tradizione. Questo è molto bello. Io lo trovo molto colorato, no, come approccio al mondo. C'è mai stato qualcosa che ti ha fatto cioè che ti ha fatto intuire che era proprio il momento di liberarti? Non so, anche qualcosa, v vedere qualcosa intorno a te che ti ha un po' spinto, a parte la comodità, ma qualcosa che ti ha fatto capire che era il momento di preferire, ehm, essere te stessa anziché, mhmm, schiava del, non so, delle delle mode, delle tendenze.
Mh-mh. Sì. Allora, ehm, sì, quello sicuramente, perché io poi ti dico, son cresciuta, ehm, inizialmente in una città, ma poi mi, mhmm, la mia famiglia si è trasferita in un paese, in una realtà un po' più ridotta, un po' più piccola e si che comunque nei paesi s non voglio generalizzare, ma comunque in linea generale la mentalità è un po' più chiusa, ecco, perché ci sono poche pers
Ah-ah. Eh, certo, ci si conosce tutti, quindi insomma è anche sì, è vero.
sì, c'è meno varietà proprio, ehm, dal punto di vista del numero, e e quindi io, mhmm, credo di essermi omologata un pochino proprio perché uscivo in questa realtà. Poi, sia magari iniziando a uscire anche, ehm, in in città un po' più grandi, viaggiando soprattutto e anche con l'avvento dei social, però utilizzati in un altro modo, ecco prima i social magari erano utilizzati per, ehm, per altre cose, invece con Instagram, TikTok, ecco, li s li si utilizza anche per dare consigli proprio per quanto riguarda lo stile. Quindi vedendo che, effettivamente, magari su TikTok c'era una ragazza che si vestiva come me e, effettivamente, nei commenti non c'erano critiche ma apprezzavano e anzi chiedevano dove avesse comprato quelle cose, allora mi son detta: "Okay, ma allora, non la realtà che io ho vis"
Certo. Mh. Certo. Ah-ah. Allora non è proprio così, così fuori dallo sti ah, bella questa cosa.
Esatto! La realtà che sto vivendo io non è la realtà vera, è una bolla, è una sorta di bolla. Quindi, rendermi conto che comunque fuori c'è tanta varietà, e soprattutto che ci sta sempre che qualcuno, ecco, pure nei commenti se leggono critiche, come si leggono anche i complimenti, e, ehm, quindi ho ho optato per, ehm, quello che mi piace a me, perché tanto se devo stare scomoda, cercando l'approvazione degli altri a 'sto punto meglio stare meglio stare comoda non avendola, perché tanto non si avrà mai l'approvazione di tutti. Pur seguendo le mode, ce sarà sempre qualcuno che dice: "Non mi piace" quello è quel quello è è semplicemente accettare che, ovviamente, non si può piacere a tutti. Quindi, sì, questo questo passaggio, proprio anche il vedere un po', ecco da adolescenti comunque ci si chiude un po' nei gruppetti soliti, invece il crescendo, viaggiando, scoprendo cose nuove, lì mi sono gradualmente allontanata da quella che è l'omologazione, ho trovato quello che è il mio di stile.
Certo. Certo. Mh-mh. Certo. Assolutamente. Quindi uscire dalla bolla è è fondamentale, è stato fondamentale per te, guardarti intorno, anche i social t'hanno aiutato sicuramente, ma soprattutto il viaggio, no, uscire proprio da quella piccola zona, nella quale magari ti senti a tuo agio per un momento, o forse neanche tanto a tuo agio, e tu hai preferito guarda io ti ringrazio, è stata molto bello ascoltare la tua esperienza e spero di risentirti presto.
Sì. Sì. Mh, neanche tanto. <chuckles> Grazie a te per le domande e soprattutto per l'interesse, quindi ti ringrazio, a presto.